طبعًا. يعني هو الموضوع طبعًا إن أنتِ حد مثلًا يع يعمل يخلّيكِ تعملي حاجة أنتِ مش عايزة تعمليها، ده سواء بقى تشاركي بأي أسلوب أنتِ مش حاباه، سواء بقى، آآ، رقص أو أي حاجة، ده حقِّك طبعًا إن أنتِ ترفضي، ولأ، حقِّك صريح و و واضح جدًا، لازم تكوني أنتِ حازمة فيه. أنا، آآ، و ولأ، ولو الموضوع وصل إن أنتِ تقولي قبل الEvent نفسه، يا جماعة أنا مش مش هاعمل ده، أنا مش مش مش هارقص يا جماعة أرجوكم، أنا ما ب أنا ب ممكن آجي أشارِك، آجي أقف، أسقّف كده، آآ، أتصور معاكم، ماشي، بس طبعًا المشاركة بال بالفعاليات ديّة أنا مش باقدر أعملها، إحنا عندنا عادات وتقاليد، وأنتم يا ريت تحترموها. عادي جدًا، ده يعني، أ يعني ده حقِّك ال المُكتسب، المشروع اللي ما فيش حد يقدر يعني يفتح بُقُّه معاكِ. ف فح ده طبيعي جدًا يعني. طبعًا وأنتِ يعني خُ يعني مثلًا يعني أنتِ لمّا برضو شكلِك من النوع اللي ما بتحبيش، آآ، تبقي يعني تقت يعني تخلّي الناس تقتحم يعني حياتِك مثلًا، سواء بقى بأي يعني أي حاجة. هل حصل لِك مثلًا مواقف قديمة مثلًا في احتفال أو في في أي مناسبة مثلًا، ناس بقى ابتدوا يسألوكِ مثلًا "طب أنتِ ما اتجوزتيش ليه؟" أو "أنتِ مثلًا بتقبضي كام؟" أو "أنتِ شغّالة فين؟" أو الحاجات ديّة، هي خلِّتِك طبعًا يعني متضايقة من ال من المشاركة في الاحتفالات بشكل عام؟ والّا هو الموضوع بيبقى يعني نابع من جوّاكِ أنتِ، أنتِ ما بتلاقيش راحتِك أو مساحتِك فيه؟ <sniffs>
امم. أيوه. ياه! بُص هو ال السبب ده برضو، سبب من الأسباب، بس مثلًا لو أنا مع صُحابي، في في مكان فيه صُحابي، فبابقى مختلطة بيهم أكتر، فالموضوع بتاع التساؤلات بتاع الناس بيبقى أخف، فالضغط عليَّ من باب بيكون من باب اللي هو تَعَدّي الحدود. إنّما مثلًا لمّا باكون في فرح مثلًا مع أهلي أو عيلتي أو حد قريبي، أو حفلة يعني عمومًا، فالموضوع بيبقى برضو بيضايقني أو بيكون ضاغطني أكتر في إن مثلًا إحنا قاعدين سوا، ييجي حد بقى "عُقبالِك" طَب "إيه أنتِ لسه؟" طَب مش عارف إيه؟ طَب "يالّا بقى اتجدعني." فاللي هو يعني إيه يا جدعان اتجدعن؟ أنتم بتقولوا إيه؟ آآ فكلامهم بيكون مضايقني جدًا على فكرة، وقبل كده ردّيت على حد بت بشكل يعني اتضايقت وكده وردّيت، آه مش قِلّة أدب، بس يعني ردّيت إلى حدٍ ما. ف فماما آآ يعني زعقِّت معايا بعدها وقالِت لي: "ما كانش ينفع تردي كده، ودي طنط كبيرة، وعيب، وغلط وما يصحش." بس أنا كنت متضايقة غصب عنّي. فحاليًا معظم الحفلات اللي بتكون من النوع ده، وبابقى عارفة إن أنا هاقابل الناس دي فيها، أنا باتجنبها تمامًا، حتى لو لو إيه هيحصل أنا ما ببقاش عايزة إن أنا أروح. أنا ممكن الموضوع بيكون أخَفّ بالنسبة لي لو لو أنا مثلًا أنا وصُحابي مع بعض، لإن آآ إحنا كصُحاب بنكون مغطيين على بعض، كُلّنا بقى مع بعض، ف فالاختلاط بناس أكبر ما بيبقاش بالشكل زي ما بيكون مع عيلتي وباينة في وسطهم، إحنا كُلّنا كتير، فالدنيا بتبقى أخَفّ يعني.
امم. امم. امم. جميل.